Но, э, с другой стороны, я вспоминаю, что когда появлялись только социальные сети, они тоже мне не нравились. Я их не понимала, они мне не нравились. А сейчас без этого невозможно. И мне вот каж
Ну идея была неплохая, но сейчас, когда подумаешь о том, что тебе вот это все не п известно, кто за тобой мониторит тебя, это вот всё это г собирает какие-то данные. То во возникает какое-то отторжение, хочется какой-то privacy, частной жизни какой-то своей. Чтобы всё это не вываливать, это всё. М. Ну во вне.
Да, ну как бы, э, вот блогеры? И, м, я вот, э, знаю, да, вот
Ну б блогеры деньги зарабатывают на этом. Да, это другое.
Да. А они же в сами на самом деле находятся в цифровом детоксе многие. За них это всё делают, у них как работа. Он идёт с человеком, который его снимет, э, всё сделает за него. А сам, э, блогер, он не сидит в социальной сети, он не переписывается, он ни за кем не следит. То есть он мэ медийная личность, но по факту вот это всё они мониторят от телефонов. И я знаю, что у них от гаджетов вообще там детокс. Нет, они обучаются, они изучают языки, обучаются там чему-то новому. А вот этот весь контент за них делают. И создают, как бы зарабатывают на этом все деньги. А а мы это погла ну, обычные люди, да, можно так сказать, поглощают.
Мгм. То есть, э, предприниматель. В вне этой системы. Мгм. Ну да, это всё опять упирается в бизнес. А мы, а нам это скармливают, э, да. Мгм.
Да. Тут. Как бы и вот у человека вырабатываются зависимости. Мне хочется у уйти от этого. И вот даже когда была я во
Ну да, хотя бы из духа противоречия. Вот, да, вот все так, а я буду по-другому. Вот из из такого вот своеобразного упрямства.
А, ну и не так. Я вот в отпуске прочувствовала о том, как о когда у меня, м, было ограничено, вот общение с телефоном, э, с компьютером, социальными сетями. Я о э, почувствовала, я услышала себя. Н я как бы ко мне начали приходить мысли другие вообще. М, я вот как просветли просветлилась немножко.
Мгм. То есть когда темп жизни, э, замедляется, есть возможность остановиться, оглянуться. Да? М. Кто ты? Что ты? Зачем?
И мне это очень понравилось. Да, и приходят, когда ты отдыхаешь, когда ты смотришь, там, м, сидишь в саду, смотришь на пение птиц. Э, там, м, ну, как бы, э, загораешь, да, там где-то вот отдыхаешь. Нет суеты, спокойствие. Ну, приходят очень хорошие мысли, спокойствие. Ты понимаешь, э, н ну, немножко по-другому, как всё устроено.
Мгм, мгм, однозначно, да. Ну да, в ту ли сторону мы двигаемся, да. Может быть, стоит, э, развернуться в другую. Да, это очень важная тема, конечно. И действительно, я думаю, что уже щас задумались и скоро, наверно, задумаются еще больше людей об этом.
Да. М.

А, ну смотри, для меня, м, цифровой детокс- это как можно больше времени проводить без гаджетов. Ну, м, например, без соцсетей по вечерам. Может, э, можно, э, вот по утрам, да, когда звонит, э, телефон, м, тут, ну, будильник. Вот ставить будильник, возможно, даже не на телефоне, а купить какую-то вот отдельную вещь. Ну, э, а
Мгм. Ну да. Такой с кнопочкой, как в советских мультиках?
Ну, возможно, даже и так. Потому что вот, э, заметила за собой, что я будильник ставлю, м, на телефоне, и когда я просыпаюсь, то, естественно, у меня уже тянется рука, там, отключить будильник. Там уже сразу
И посмотреть новости в телефоне, да? Соцсети.
Да да да, абсолютно. Вот так вот всё и происходит.
Но зато так легче просыпаться. Нет?
А, конечно, да. Так легче просыпаться. Ты активно чем-то занят и получается уже потом опаздываешь, э, сделать вообще все свои утренние ритуалы. Просто есть время одеться и выйти на работу. Меня это не устраивает.
Да, так странно, да. Вроде бы проснулся раньше, а, а, ничего не успел. Какой-то парадокс. Времени вообще это сжирается
Да, встану пораньше, чтобы опаздывать побольше, да. Это так, с телефоном.
Ну да. Ну. Скоро, наверно, откроют целые магазины с такими будильниками для, вот, э, для новой секты, а
Ну, может быть, да. Потому что люди, я думаю, многие, э, увидят зависимость, а, от цифровой в от цифровых гаджетов. Вот, э, поэтому я думаю, что да. М, такж
А ты считаешь, уже такое понимание, вот, в обществе оно есть, э, как бы массово?

Э, время, там, 9-10 вечера. А, м, если что-то случилось, э, в дороге с грузом, то есть, э, в естественно, сразу все в панике выходят на связь. И да, и вот у меня было д два даже телефона, да. К и вот я с ними везде всё время на связи, всё время туда смотришь, чтоб ничего не пропустить. И я думаю, у меня вот это вот и выработалось.
Да да да да да. Мгм. М, в ушах стоят, да? Мгм. А, а, слушай, так и даже это не постоянный стресс, да, а какой-то не невротизм может развиться вот из-за этого.
Ну, это правда. Я потом, вот как ушла с работы, немножко изменила сейчас свой образ жизни, замедлилась. Но у меня прям мне было очень сложно, очень. Потому что, ну, м ты привык в таком ритме, режиме, вот ты куда-то бежишь, как загнанная лошадь, всё время, значит, на контроле, в стрессе. А потом вот такое вот расслабление, и мозгу вот чего-то не хватало.
Вздохнула, наверное, да, свободно? Мгм. Ну а если это просто заменить телефон, например, книгой?
Вот так вот. Мгм. З я вот, э, хочу сказать, что, э, недавно в интернете я увидела: в какой-то стране, то ли, не помню, в какой стране, открылся кинотеатр. Вот кинотеатр для таких людей, которые зависят от гаджетов, э, и с расстройствами какими-то психического, да, поведения уже. То есть идёт кин
А уже и нашли и термин, да, специальный, типа, как алкоголики, там, эти
Ну, как, типа, м, как дефь э, м
игры игроманы. И уже такой есть термин. Я, пц
Нет, э, скорее всего, как вот этот синдром дефицита внимания, они его сейчас всем прописывают. Потому что вот идёт кинотеатр, зал, большой экран.
Мгм, мгм. Мгм.
И стоят кресла, в которых смотрят, э, люди фильмы, но возле них стоят какие-то столики: рядом, сбоку, спереди, как бы. И человек во время просмотра фильма, он- кто-то сидит в телефоне, кто-то вяжет, кто-то читает книгу, кто-то там что-то ест. И, как бы, в в вот так, и кста
Ну да. А в чём в чём суть терапии?